باقول لك إيه، أنا الفترة الأخيرة دي بصراحة يعني كده عندي مُشكلة، مش عارف أعمل فيها إيه، هو إن أنا يعني مش عارف أتعامل مع القلق، لمّا باجي أفكر كده، يعني في المستقبل بتاعي، فهمت يعني أنا حاطط يعني كذا هدف كده قُدامي، فلمّا بافكر فيه وأفكر في المُستقبل بتاعُه، بابقى خايف إن ال يعني بابقى خايف كده إن المستقبل ده يعني ممكن مثلًا مستقبلي ده يعني ممكن الحاجة اللي أنا هاعملها دي تفشل فيه، فكنت عايز نصيحتك في الموضوع ده؟
فاهم. آه. آه، يعني أنت قلقان من آآ يعني عندك أفكار كتير فعلًا نفسك تتطبقها، و وخايف من عدم التوفق فيها، وإنها تفشل منك، فالموضوع ده قالقك طبعًا ومحتاج ن نصيحة عشان تعرف تتعامل مع الموضوع ده، أنا فاهم جدًا، آآ ما تقلقش هنشوف مع بعض يعني إيه الموضوع نفسُه، وإيه أبعادُه، و وإزاي نتجنب أي مشاكل فيه، وإن شاء الله نقدر نعمل حَلّ كويس، بس ممكن تقول لي بس فكرة عن ال إي إيه الأفكار ال أو إيه الحاجات اللي عايز تعملها مثلًا، وخايف إنها ما ما تتوفَّقش معاك في المستقبل؟
أكيد طبعًا يعني أنا دلوقتي أصلًا يعني بافكر في فكرة مشروع يعني إن أنا عايز أعمل مشروع، بس أنا خايف إن المشروع ده يعني ما ينجحش ويفشل اللي هو بعد ما أكون بقى خلاص آآ يعني خلصت المشروع بقى كله بدأت بقى إيه بدأت فيه، فإن هو ما يحققش النجاح اللي أنا أكون متوقعه اللي أنا أكون عاوزه ف فالموضوع ده بقى إيه يعني مخليني كده متوتر كده وقلقان، اللي هو يعني آه أنا بافكر في في في حاجة يعني بس هي مش يعني هي في المستقبل اللي هو كمان مثلًا هو بالنسبة لي أنا هاعملها كمان يعني كام شهر، ففكرة بقى الخوف والقلق ده مش مخليني آخد خطوة كده في الموضوع أو إن أنا أبدأ أنا أجهز في أجهز مثلًا في المشروع ده أو إن أنا أبدأ فيه، فالموضوع ده ب عامل أزمة معايا أوي بجد الفترة دي.
آه. إمم. هو طبعًا عندك حق في تخوفاتك، ولازم طبعًا ما دام الموضوع مهم جدًا بالنسبة لك، وحاطط آمال كبيرة عليه وفعلًا بتجهز له بقى لك كتير، فعندك حق طبعًا تكون خايف وقلقان وتعمل كل ال لازم وتفكر في كل الاحتمالات والسيناريوهات ويبقى عندك طبعًا احتياطاتك ب بأي مشاكل، فأنت بتفكر بطريقة صح ودي مش طريقة سلبية بالعكس أنت ممكن ال هت تقلب لسلبية لو الموضوع بدأ يق يقلب معاك بتأخير أو عدم آآ مثلًا آآ التحرُك في الموضوع وما بدأتش فيه أو أي حاجة، لكن الصح إن أنت تعمل احتياطاتك ضد كل حاجة، بس من من إمتى بدأت الفكرة دي تضغط عليك أكتر؟ يعني الموضوع بدأ ي يظهر معاك إمتى وب فكرة القلق والخوف من المستقبل دي وبدأ يأثر عليك في تصرفاتك؟
بُص يعني هو الموضوع بدأ معايا إن أنا خلاص أنا كنت الأول يعني قاعد طبعًا بقي إيه آآ باشتغل وباجهّز طبعًا يعني رأس مال تكون يعني كافية للمشروع بتاعي، ف فاللي هو خلاص أنا فعلًا يعني بدأت إن أنا أجمّع يعني تقريبًا 90% من الراس مال اللي أنا يعني حاططها قدامي كده اللي فعلًا ر يعني الفلوس دي اللي هتقدر إنها تفتح المشروع بتاعي ويكون خاص بقى بيّا أنا لواحدي من غير بقى إن يكون معايا شريك أو حاجة، فاللي هو خلاص لما يعتبر خلاص أنا آآ كملت الفلوس اللي أنا محتاجها، لأن أنا خلاص ما عادش الا حاجات بسيطة بس خلاص مقدور عليها يعني، فاللي هو لما خلاص فعلًا آآ جمعت الفلوس وخلاص المفروض بقى إن أنا أبدأ إن أنا اخد خطوة في المشروع ده، أبدأ إن أنا أدور على المكان ده إن أنا أفتح فيه المشروع بتاعي، آآ أبدأ آخد خطوات عملية يعني فهنا بقى ساعتها القلق بقى طبعًا بدأ يزيد طبعًا، آآ بقيت خايف من حاجة أنا هاعملها في المستقبل ومش عارف يعني مستقبل المشروع ده هيبقى أعمل إزاي لأن هو مش واضح قدامي طبعًا هل هينجح هل هل أنا هاعمله كويس بجد و وهاعمل فيه دراسة جدوى صح فمن ساعة ال ال فكرة إن أنا خلاص المفروض إن أنا هابدأ يعني القلق بقى زاد جامد.
آه امم. امم. آه. آآ يعني أنت بإختصار إن أنت بأول ما حَسّيت إن أنت خلاص قربت تبدأ في الموضوع، بدأ القلق يظهر معاك، وبقيت فعلًا ال الخوف والحذر ب يعني تقدر تقول بقوا مسيطرين على تفكيرك، وف وفي قرارتك كُلّها، وده اللي معطلك فعشان كده فعلًا محتاج تحُطّ له حدود مثلًا، أو تع تعرف تتعامل معاه كويس، عشان تبدأ بدون آآ قلق وتبقى مسيطر على أ أفكارك وإحساسك، ف كان عندك حق يعني قلق البدايات دايمًا بيبقى مصاحب أي حد بيبقى عايز يعمل حاجة فعلًا فارقة في حياته، فطبعًا لازم يبقى في قلق في البدايات، وده طبيعي ما تقلقش يعني الموضوع ما فيهوش مشكلة بالنسبة لك، بس إن شاء الله هنقدر نتع نتعامل معاه كويس، طيب هو ممكن بس تقولي ال القلق ده يعني العوامل العوامل بتاعته إيه؟ يعني بتبقى قلقان مثلًا الفلوس مثلًا ما تكفيش، أو مثلًا الناس اللي هيبقوا معاك في المشروع ما يكونوش ملتزمين زيادة، فيع بيبقى إيه ال المشاكل بتاعته يعني بس أسبابُه إيه من الآخر؟
بُص يعني هو أنا خايف يعني أسباب طبعًا القلق ده بييجي من إن أنا خلاص اللي هو مش من موضوع الفلوس، لأ أنا خلاص بقيت أعمل حساب إن أنا يبقى معايا يعني الفلوس مكفيها يعني للمشروع اللي أنا هافتحه ده، بس أنا خايف يعني الناس مثلًا اللي أنا هاشغلها في المشروع ده يعني ما تكونش إنها شغالة ب بتعمل حماس والطاقة اللي أنا يعني عايزها طبعًا اللي هو هاخاف مثلًا اللي هو يكسلوا مثلًا يعملوا حاجات اللي هو يعني ما يكونوش شغالين بجِد يعني، فده يأثّر طبعًا على يأثّر طبعًا على ال على الإنتاجية بتاعتي وانتاجية المشروع ده، فده طبعًا يعني قالقني جدًا وخايف برضه إن أنا آآ أفتح المشروع خلاص واللي هو أحط فيه كل فلوسي ف فاللي هوالمشروع ده يفشل، فمعنى إن هو فشل فطبعًا ده هيخسرّني كتير جدًا وهيخسرّني راس مال أنا قاعد طبعًا كذا سنة بح يعني باحوش وباحرم نَفسي من حاجات كتير، عشان أحاول أوفّر اكتر فلوس آآ في خلال يعني الشغل بتاعي برضه، فبعد كل ده في الآخر إن هو يفشل و والفلوس دي كلها تروح على الفاضي والتعب ده كله يبقى ما لوش أي ستين لازمة، فلأ خلاص أنا كده يعني آآ ياح بافكر إن أنا أرجع يعني ما ما اعملش المشروع ده بس برضه أنا مش عايز يعني آخد خطوة الرجوع لأ أنا عايز فعلًا أكمّل وعايز إن المشروع ده فعلًا ينجح، وموضوع القلق ده يعني خلاص مش عايزه طبعًا يبقى موجود معايا خالص عشان أقدر إن أنا آخد خطوات فعلًا عملية في المشروع ده عشان أبدأ بقى إن أنا إيه اشتغل فيه.
آه. آه. آه. أنا فهمت آه يعني أنت مشكلتك ال يعتبر ال الكبرى إن أنت بتبقى خايف من سوء اختيار الشخصيات، أو إن أو المناصب اللي هتتولي المشروع ده مع معاك أو إن أنت هتعينهم وتحس إن هم وخايف إن هم ما ي ما يأدّوش أحسن من عندهم أو ما يشتغلوش بحماس كفاية أو مثلًا ما يش ما يكونوش على القدر الكافي من الجودة، فبالتالي خايف من من المشكلة دي وخايف طبعًا في نفس الوقت إن ما تتوفقش مثلًا أو يحصل أي مشاكل خارج الحسبان بالنسبة لك، فطبعًا أنت حاطط أملك وح وحاطط أفكار كتيرة على المشروع هو في فكرة حلوة، أنا ممكن يعني آآ ن ن أق نقترحها مع بعض أو نفكر نفكر فيها، آآ هو أنا أنا شايف إن أنت ممكن تختار الناس على حسب مثلًا آآ آآ سابقة أعمالهم، يعني مثلًا الإعلام بتاعك اللي أنت هتبقى طالب فيه مثلًا ال ال الأماكن أو ال أو ال المناصب أو أيًا كان ال الوظيفة آآ اللي أنت محتاجها، تكون موضح في الإعلان اللي أنت محتاج ناس معاها إثباتات مثلًا على آآ طريقة شغلتها شغلها وجودة شغلها في الأماكن السابقة مثلًا اللي اشتغلوا فيها على آآ قبل كده، عشان فمن الآخر يبقى معاها بس حاجة زي cv كده موضح فيه اشتغل فين و و وتفهم برضه منهم ايه أسباب إن هم مشيوا وسابوا الأماكن دي وبيدوروا على شغل تاني، فبت فبالتالي من ال ال السيفيهات اللي هتيجي لك والناس اللي هتعمل معاك مقابلات، هتبقى هتعرف تحدد كويس أوي إذا كان الشخص ده فعلًا آآ مجتهد مثلًا وبيخاف على شغله والّا لأ، فهتعرف تختار الأماكن بالضبط على حسب الناس ال الكويسة إيه رأيك؟
هي بصراحة يعني هي فكرة حلوة أوي إن أنا أختار يعني مثلًا أختار الناس دي بال بالنيابة عن بقى الCV بتاعهم والأماكن اللي هم اشتغلوا فيها قبل كده والإثباتات وكده، فده آه، ده يعني ده يعني يحِل لي طبعًا جزء كبير برضه من خوفي وقَلَقي طبعًا، آآ لإن أنا ن اللي أنا آجي أفتح المشروع بتاعي، آآ بس برضه يعني حتّة بقى إيه، إن أنا خايف إن المشروع برضه يعني ما يحقّقش نجاح أنا أكون متوقَّعه فيضيع راس مالي، فبرضه الحتّة دي برضه عاملة لي قَلَق بصراحة.
آه. إمم. في فكرة حلوة جدًا برضه ممكن تنفِّذها، ودي هتخلّيك مرتاح نَفْسيًا جدًا و م خصوصًا إن م يعني من طريقتها. هاقول لك على حاجة حلوة تمام، أنت مثلًا عايز تفتح مطعم آآ في مكان معيّن مثلًا، مثلًا مطعم قصاده مدرسة مثلًا فعايز تشتغل على الطلبة اللي هناك وكمان المنطقة مثلًا تكون فيها آآ حركة كتير وناس كتير بت المكان نَفْسه آآ استراتيجي مثلًا تمام، فأنت قبل ما تبدأ في حاجة زي كده، طبعًا أنت هتكون اخترت المكان المناسب اللي أنت شايف إن هو مناسب ف للفكرة بتاعتك، بس قبل ما تبدأ اعمل بحث كويس عن أفكار مشابهة، مطاعم مشابهة في أماكن تانية بعيدة تمامًا عن مكانك وروح اتكلِّم مع مع المُلّاك بتوعها، يع وشوف واسأله، قُل له أنا باع ب بافكّر أفتح الفكرة واعمل فك باعمل فكرة قريبة من الفكرة اللي أنت بتعملها دي في المكان الفُلاني عشان يتطمن ويعرف إن أنت بعيد عنّه تمامًا مش هتأثّر عليه واسأله، قُل له أنا في البداية خالص وما عنديش خبرة أول مرّة أفتح الكلام ده. قُل له تنصحني بإيه تمام، آآ وإيه المشاكل اللي أتجنّبها وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل عشان أعمل حسابي، عشان أنا الموضوع ده بالنسبة لي ضرورة قصوى وأولوية في حياتي ومش هتاخُد بس من 1 ولا 2، لأ، هتاخُد من 10، مطاعم مثلًا عملوا نَفْس الفكرة دي وفعلًا أنت متأكد إن هم ن ناجحين وبيشتغلوا كويس جدًا وتجمّع الأفكار المُشتركة ل اللي اتّفقوا عليها و وتشتغل عليها وتخلّيها في حسبانك، فبالتالي هتتح ب يبقى أنت كده اش استغلّيت خبرة ناس بقى لها كتير جدًا لأ وalready خبرات ناجحة، فده هيزوِّد فُرَص نجاحك بشكل كبير جدًا في المشروع، إيه رأيك؟
فيعني بصراحة فكرة كويسة جدًا، وحلوة أوي بجد، إن أنا يعني خلاص آآ أشُوف مثلًا أروح في أماكن مختلفة، بحيث إن أنا أشُوف يعني إيه أنسّب مكان أفتح فيه المشروع ده، وأكون يعني أنافِس برضه في السُّوق برضه، اللي هو يعني أشُوف مثلًا مين حواليَّا، وإيه المكان ده فعلًا آآ مُناسب إن أنا أفتح فيه المشروع بتاعي، عشان برضه موضوع برضه المُنافسة وال طبعًا أكيد في كُلّ في كُلّ الأماكن ناس برضه اللي هو إيه زي ما بيقولوا كده واكلين الجَو وكده، فأنا أشُوف أنسَب مكان يكون ليّا حلو، بحيث برضه إن أنا أسأل يعني أسأل مُلّاك بتاع أماكِن كتيرة يعني، أماكِن مختلفة آآ زي مطاعم مختلفة في أماكِن مختلف، أو آخُد منهم الحاجات ال يعني العواقب مثلًا اللي كانت حصلت لهم أو المشاكل اللي كانت بتواجههم، وآخد منهم برضه آآ إيه الحاجات اللي هُم عملوها فعلًا، و ودي نجَحت فيها، فاشوف إيه أكتر إيه اكتر حاجات مثلًا ال اللي فادِت كُلّه، وكُلّهم مأجمعين عليها، وابدأ إن أنا أعمل حاجة زي كده، و واللي هو يعني بقى أسوّق بقى ل لشُغلي كويس ولمشروعي واختار الناس يعني اللي هي كويسة فعلًا ومعاها CV كويس، وفعلًا كانت شغّالة في المجال بتاعي ده، و فبجد والله يعني الفكرة حلوة أوي بجد عجبتني، فأنا هاعمل كده وإن شاء الله المشروع ده يعني ينجح، وبجد باشكرك أوي على النصيحة دي.
بالضبط. آه. إمم. لا شكر على واجب، وأنا هنا عشان أساعدك في أي وقت.